Eu tô com um probleminha, eu tô precisando da sua ajuda, para me dar conselhos como é que eu posso mudar a minha alimentação a minha educação alimentar.
Hum, o que está acontecendo?
Então, eu estou comendo muita comida em pacote sabe, ul ultraprocessado.
Hum, sim.
E sim e a geralmente, só para ter assim você ter uma noção, o que que acontece, quando acontece. Eu sempre gostei muito de biscoitinho recheado e de doce, e também de batatinha sabe. Tipo, Lays ou s
Aham. Batatinha. Ah está, aham.
Isso. E aí, toda vez depois que eu como, geralmente no no almoço e no jantar, eu co almoço direitinho, né, geralmente é uma em uma alimentação um pouco mais saudável, que eu mesma cozinha, mas eu tenho que ir comer um docinho depois, ou eu tenho que comer um negocinho bem salgado depois.
Uhum. Uhum. Uhum.
E eu acabo comendo mui e eu não consigo tipo assim comer só, ah um um um punhado, não, eu acabo comendo metade do pacote inteiro, às vezes até o pacote inteiro, sabe.
Aham. Sim. E
Eu não consigo me controlar.
Uhum. E e você falou você, por exemplo, almoça bem, você faz a comida, come bem, logo depois você já já pega isso ou é mais a ao longo da tarde, depois de um tempo?
Não, é logo depois, sabe, eu não se a a comida nem chegou ainda no <chuckles> cérebro, a a informação, né, que a gente diz, a informação do que o estômago envia para o para o cérebro não chegou ainda, eu já estou pegando o pacote, eu já estou sentada na frente da televisão, assistindo minha série, comendo o biscoito salgado ou doce.
Ah.